Không đâu bạn, ờ, hiện tại mình thấy bây giờ ở Việt Nam mọi người cũng khá là cởi mở rồi đó. À, mình thấy cái việc này là nó đã trở thành một cái xu hướng trên toàn thế giới mà khi mà mình đi bước chân ra ngoài á, mình mới thấy là, à, các bạn bè của nước ngoài á, họ làm cái việc này rất là nhiều và rất là bình thường. Ở nước ngoài cái ừm, đúng rồi, và cái việc này nó mới du nhập vào Việt Nam vài năm gần đây thôi, chứ các bạn nước ngoài người ta đã đi từ lâu rồi. Và và mình cảm thấy rằng là đây là một trong những cái cách mà ờ, ví dụ như mà một trong những cái cách mà bạn đi du lịch một mình á, thì ngoài cái việc cô đơn ra đi, thì ví mình ví dụ đơn giản đi, bạn ra sân bay thì đi một mình thì bạn đâu có ai sẽ coi đồ cho bạn đâu, đúng hông? Ví dụ như bạn đi vệ sinh thì bạn phải mang toàn bộ hành lý vô trong nhà vệ sinh luôn.
Wow. Ừm. Đúng rồi. Ở nước ngoài thì họ thoải mái lắm. <laughs> Ô kê. Ừm. Đúng rồi. Đôi lúc nó cũng khá là bất tiện luôn á. Ừm.
Đúng rồi đó. Ngoài ra thì, à, có một điều mà mình cũng hơi, ờ, sợ đi du lịch một mình đó chính là mình sợ ngủ trong phòng khách sạn một mình. <laughs>
À, ô kê. Nó tạo cho mình, à đôi lúc nó làm cho mình có cảm giác nó không an toàn lắm, đúng hông? Ừ.
Ừm. À, thật ra là mình sợ ma bạn ơi. <laughs> Đúng rồi. Mình ngủ trong khách sạn mình mình sợ ma bạn ơi, tại lì ngủ một mình thì vừa cô đơn vừa sợ ma nữa. <laughs>
Ôi, sợ ma luôn ấy hả? <laughs> <laughs> Ô kê. Ờ, đúng là, ừm, đi du lịch một mình nhưng mà lại sợ ma, nghe có vẻ hơi mâu thuẫn á nha. Ờ, ví dụ như mà lúc đó, ờ, bạn đi du lịch một mình như vậy thì, ờ, gia đình của bạn, ừm, hoặc là bạn bè bạn có biết bạn đi du lịch như vậy hông? Và phản ứng của họ như thế nào vậy?
<laughs> Ừ. Ừ. À, thường nha, nếu mà mình đi một mình á, thì mình sẽ gửi cái lịch trình cũng như là chia sẻ cái vị trí của mình cho bạn thân của mình, để cho bạn mình đúng rồi.
À, chia sẻ cho ừm, để nắm bắt cái, ơ, lịch trình của mình, đúng hông?
Đúng rồi, để bạn mình có thể biết là mình đi đâu á, chứ còn người nhà mình thì ba mẹ mình thì nói thiệt là mình hổng có dám nói, à, mình mình nói là đúng rồi, mình nói là mình đi chung với bạn bè, tại vì, à, nếu mà nói đi một mình là chắc ba mẹ sẽ cản ba mẹ hông có cho mình đi đâu. Ừ, ừm.
Ừm. <laughs> Sợ bị mắng rồi sao? <laughs> Ô kê, rất là thú vị. Rồi, ô kê. Ờ, đó là cũng là một cách rất là hay để có thể là phòng bị, ờ, tạo cảm giác an toàn cho mình hơn, đúng hông? Tại ít nhất là cũng phải có người đang theo dõi cái, ơ, hướng đi của mình, theo dõi cái, ưm, chuyến du lịch của mình, đúng hông nào? Ừm.
Ừm. Ừ. Lịch trình của mình đúng rồi đó. Ờ, một trong những cái mẹo mà mình nghĩ là đi du lịch một mình mà, ừm, ừ, sợ cô đơn nữa đó là cần phải chuẩn bị thuốc men đầy đủ, tại vì khi đi á, lỡ mà ốm bệnh á thì sẽ, ừm, mình phải tự lo cho mình. Ngoài ra á thì những cái bạn nữ mà thích chụp ảnh á, thì đi một mình đâu có ai chụp cho, đúng hông? Đúng rồi, mua cái Tripod có cái chân, ơ, cái đế ba chân á cắm lên rồi để cái điện thoại lên thì cái đó nó sẽ có một cái công tắc từ xa để bạn bấm, khi bạn bấm như vậy thì nó sẽ tự động chụp trong máy của bạn, đó. Và đó là một trong những cái đồ mà bạn đang sẽ mang nên mang đi để bạn đi du lịch một mình, tại vì hông có ai lo cho bạn hết. Ngoài ra là khi gặp người lạ đó, tốt nhất là không bao giờ nói với họ là mình đi một mình.
Ồ, đúng rồi, rất là quan trọng. Ừm. <laughs> Đem theo những cái cây gậy chụp ảnh, đúng hông nào? <laughs> Ừm. Ừm. <laughs>

Đúng rồi, ờ. Bạn, à, chuẩn bị nó rất là đầy đủ, đúng không? Vừa tìm hiểu những cái á, ờ, ừm, nguy hiểm khi mà mình đi một mình, ờ, nhất là bạn là con gái nữa, rồi lại, à, chuẩn bị những cái vật tư cần thiết, đúng không nào? Đi một mình thì tất nhiên nó sẽ bất tiện hơn hơn trong một số trường hợp so với đi nhiều người, đúng không bạn? Ờ, đó cũng là một trong những điểm khác biệt nhất giữa việc là mình đi một mình so với đi nhóm bạn hông? Thì bạn có nghĩ là ngoài những đó ra thì còn điểm khác biệt nào rõ rệt nhất giữa việc là, ừm, mình đi một mình để mình tận hưởng thay vì nó là một cái khoảng trống cô đơn trong cái chuyến hành trình của mình không?
Ừ. Ừm. Ừ. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi đó. Ừ. Ừm, mình nghĩ rằng là đối với mình thì mình đã là đạt được tới cái mức là mình tận hưởng rồi. Mình, à, ừm, khi mà cảm thấy một mình buồn hay cô đơn thì mình luôn tìm cái cái cái cái gì đó để làm. À, tìm một tức là khi mà bạn đang du lịch mà, bạn đang có cảnh rất là đẹp, có đồ ăn, a, rất là ngon, đúng hông? Rồi có những cái người bản xứ, ơ, khi mà bạn đến nữa, tại sao bạn hông tận hưởng tất cả như ưm, bạn mà bạn, à, lại tiêu cực, đúng hông? Bạn lại cô đơn. Đó, nên là, ừ, những cái lúc đó mình sẽ cố gắng là mình, ừm, thay đổi cái suy nghĩ của mình. Cũng như là như mình nói với bạn lúc nãy á, ừm, thường mà mình đi một mình mà ai đến hỏi mình hay nói: "Mình có đi với bạn, nhưng mà hôm nay bạn mình bận, không có đi chung nên mình đi một mình đ tham quan cái chỗ này." để cho họ biết được là mình không phải đi một mình, mình có ng đi người đi cùng, đúng rồi, để họ có cảm giác là họ họ không có thể nào mà có ý định đồ hay hoặc là có ý đồ xấu với mình á.
À, đúng r ờ, rất là thú vị. Wow. Ừm, ô kê. <laughs> Ờ. Ô kê. Ừm. Rồi. Đó, nó tạo cảm giác an toàn hơn mà người khác ừm. Ừm. Để người khác là không, a, hiểu nhầm là mình đi một mình s sẽ tạo cảm giác nguy hiểm mà sẽ dễ lợi dụng hoặc là có ý đồ xấu, đúng không? Ừm, mình thấy bạn là, ừm
Đúng rồi. Chính xác luôn.
chuyển cái chuyến đi du lịch một mình đó từ cô đơn thành một cái, ơ, tận hưởng về một cảm giác rất là tích cực rồi đó chứ. Ờ, ư, có lúc nào mà bạn đi một mình mà bạn cảm thấy mà tâm trạng tồi tệ chưa? Ờ, hay là luôn luôn, ơ, vẫn giữ một cái, ơ, năng lượng tích cực tràn đầy như vậy?
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm.